Genre yang lain ya? Eee, ayak ad ad
Kan, sukanya tadi kan si Sheila on 7 mungkin, nyobain yang lainnya musik rock atau apa gitu?
Ep heeh heeh. Oh, kayak ada heeh heeh, ad ada sih tuh kayak Jamrud, Jamrud kan juga kan lagunya heeh heeh, suka tuh saya, kayak seperti "Surti-Tejo," misalnya kan, atau heeh, atau Tipe-X kan, yang lagu SKA, gitu. Nah, it
Oke. Iya. Oh, iya, heeh, betul. Oh, Tipe-X itu lama banget itu Mas, sembilan puluhan ya, itu ya? dua ribuan nggak nggak, awal dua ribu, Tipe-X toh?
Iya iya, heeh. Iya, benar, waktu jaman s m eee Oh iya, awal 2000-an benar benar benar, pas saya SMA tuh. Nah, itu lagu lagu-lagunya bikin semangat tuh, jadi saya, eee, suka juga gitu, cuman memang nggak semua lagunya, gitu.
Iya, awal dua ribuan Mhm.